Kak, aku mau cerita. Aku tuh cukup kesulitan gitu ya untuk menentukan prioritas pesan dan notifikasi yang masuk ke handphone aku sehari-hari gitu, Kak, karena kebetulan aku tuh kan ada beberapa pekerjaan ya, Kak, nah salah satunya itu yang membutuhkan aku tuh konsentrasi tinggi dan enggak bisa untuk membuka handphone gitu dan seringkali itu tuh cukup, eee, mengganggu gitu ya, Kak, eee, diri aku untuk bisa membalas, eee, temen-temen atau mungkin saudara atau mungkin keluarga gitu ya yang akhirnya pesan itu tuh bisa dibilang udah lama terkirim, tapi belum aku balas gitu dan aku tuh kadang kesulitan, gimana ya aku menentukan mana dulu yang harus aku balas, terus juga, Notifikasi-notifikasi itu harus mana dulu yang aku buka. Gitu sih, Kak. Kira-kira Kakak ada saran enggak nih buat aku?
Mhm. Mmm, iya. Oke. Oke. Mhm. Mmm, gitu ya. Iya.